Слушай, ну, м, про покупки сегодня тебе пожалуюсь, э, да, н никак у меня не получается подружиться с, м, таким вот
Мгм, давай.
а, способом, как покупки онлайн.
Мгм.
Смотри, вот, каждый раз, э, когда я, например, что-то выбираю, э, м, то мне приходит либо что-то корявое, либо что-то р большое, ну, либо какая-нибудь ткань неподходящая, и и достаточно тяжело как-то сориентироваться, то, м. Может быть, ты, эм, мог бы как-то, м, какую-то мне стратегию предложить, э, каким способом это, э, лучше делать, поскольку, вот это вот, я же, вот, время свое трачу. Вот, самое, что для меня ценное, это то, что я колоссальное количество времени на этот онлайн, э, шопинг, трачу. И потом такое огорчение, когда я п наконец, получаю вот эту заветную посылку, а оно не то. Я уже думаю, может быть всё бросить, и <chuckles> ходить в чём-нибудь, я не знаю, что есть, донашивать, поскольку, ну, вот никак не не выходит у меня с онлайн-шоппингом.
Понимаю, да. Ну, конечно. Ну, конечно, когда потрачено много времени и, это, хочется как бы повышения настроения, да, после покупки, как бы ощутить вот этот при прилив, э, приятных таких своеобразных эмоций, что ты заработал и теперь на себя потратил. А приходится всё отправлять назад, как-то возвращать эти все г гарантии, возвраты. Это всё, конечно же, такую создаёт, э, негативную отдачу вместо позитивной. Я тебя понимаю в этом, да, это неприятно.
Да.
Слушай, а ты хорошо понимаешь как бы вот вообще размеры, ну, как бы вот с свои, вот талию, бедра, всё вот, э? Как бы есть ли у тебя понимание в каких-то брендах, может быть, вот какие точно тебе подходят?
Ты знаешь, э, я то хорошо понимаю. То есть у меня то размеры для меня известны. Но в у каждого производителя, а, у каждого продавца или бренда, у них у них какая-то своя размерная сетка. Где-то мне нужно размер "M" брать, где-то 8, где-то 44, там или 42. То есть они все как-то по-разному вот это вот в вымеряют. И я стараюсь как-то, э, примерно вот сориентироваться. Я вот, если честно, даже не знаю, как можно, каким способом вот так вот себя обезопасить, чтобы всё-таки вот размер, который я выбрала, он подошел. И я как-то часто интуитивно там выбираю. Ну, там думаю: "Ну, окей там, у меня средний какой-то размер". И <grunts> я не знаю, вот как-то тут, м. Может, я ошибаюсь, может, я слишком так наивно к этому подхожу и, м, всё-таки нужно было как-то тут посерьезней. Ну, особенно я это делаю, когда вещь очень нравится. Очень. И я ее так хочу взять. Э, а я вижу, что там какие-нибудь совсем маленькие размеры, их нет. Но я могу там следующий доступный взять. Ну, как вот, вот в таким вот способом. Потому что ну, уж очень хочется, прям вот чешется. А оно потом приходит и, ну, правда, ну, прям вот кота в мешке взяла и ругаю себя, что зачем надо идти в магазин? Лучше бы пошла ногами.
Мгм, мгм. Так. Ну, конечно, конечно. Мгм. <chuckles> Ну, слушай, э, ругать себя как будто тут точно не стоит, потому что всё-таки ты занимаешься собой, тратишь время, да, на себя. И вообще даже прекрасно на самом деле, что ты, ну, тратишь его вот так вот, потому что ты выглядишь красиво для прохожих, ты выглядишь красиво, когда всё у тебя получилось подобрать, для мужа, да, э, для детей- у них тоже мать красивая такая вся. Вот, то есть как бы не то, чтобы ты занимаешься какими-то глупостями. На самом деле, м, ну, глупо было бы, наверное, не тратить на себя это время, мне кажется, то есть и деньги, потому что, ну, вот есть такой позыв душевный, э, вот и надо бы его выполнять, как мне кажется. Тут просто надо придумать, как тебе меньше расстраиваться, вот, но отказывать себе в этом точно не стоит. Э, мне пришла такая вот идея, давай её обсудим. Что ты думаешь, если щас вот, смотри: когда ты возвращаешь вещи, это что-то стоит в финансовом плане или же возврат полный и идет, э, денег от того, кто является продавцом?
Мгм. Ну да. Давай. Ну, там по-разному получается. Где-то мне приходится платить обратно за доставку, где-то это уже входит. Так что тут по-разному на самом деле. Я ст мгм.
Мгм. Ну, вот, мгм, да, э, говори.
Я стараюсь пользоваться такими магазинами, где, э, возврат всё-таки бесплатный, потому что это такое частое дело в моем в моей практике.
Ну, слушаю! Уже продуманность хорошая, то есть уже уже видно, интеллект у тебя очень хорошо развит. То есть, несмотря на такую как бы привычку, за которую ты себя ругаешь, ты придумала, как всё равно экономить в этом случае. Это однозначно заслуживает уважения. Вот мне кажется, что если это магазин с возвратом, вот, бесплатным, то надо себе не отказывать, взять размер и снизу и сверху, то есть если нам нужен "L", мы берем еще дополнительно и "M", и "XL", меряем 3 из них, возвращаем 2 и оставляем себе идеальный, тем самым снимаем с тебя как бы, э, желание, то есть не желание даже, а как раз вот количество времени, которое мы потратим, чтобы как бы решиться, да, какой точно нам нужен размер, думая вот по фотографии, подойдёт, не подойдёт. И плюс, не будет никаких нервов, ты точно знаешь, что эта вещь, тебе 1 из них подойдёт, просто вот надо дождаться, и даже ожидание возможно будет веселее как будто, как думаешь?
Интересно. Ты знаешь, я вот казалось бы, это <chuckles> настолько очевидно, да, взять несколько размеров, как в примерочную. Я же когда в магазине иду, я не беру 1 размер. Я там могу взять и тот и другой, я примеряю. Хм. Ну, это на самом деле замечательная идея. Я думаю, что это классный способ обезопасить себя от неудачного выбора. Ну, что-то же точно должно подойти.
Мгм. Конечно, конечно, да. И сами магазины в целом тоже должны быть довольны, потому что ты не возвращаешь весь товар, ты возвращаешь, ну, вот 2/3 этого товара, ну, просто из-за, э, там того, что у тебя нет времени там, семья и так далее, ходить, вот, и бесконечно подбирать вещи как бы, вот. А. Слушай, в реальном, ну, магазине, когда ты идёшь, у тебя без проблем, да, получается найти то, что тебе подходит, и нет такой проблемы?
Спасибо тебе. Мгм. Ну, ты знаешь, там процесс работает несколько по-другому, да. Там мне намного легче принять решение, поскольку я беру, как ты сейчас мне посоветовал, я беру несколько размеров, я беру несколько фасонов, я не плачу за это всё. То есть я примеряюсь, всё, что мне нравится, я счастливенькая бегу на кассу, отсчитываю з зеленые, и в принципе, всё хорошо. И такого, вот, разочарования, у меня, вот, нету. Как, вот, как раз таки, именно от онлайн покупок. Но онлайн покупки <grunts> мне важны тем, что они, всё-таки, э, н не всегда получается куда-то поехать, э, я делаю онлайн, э, покупки, когда я что-то, например, делаю параллельно. Например, еду в автобусе, там, или в метро. То есть, я не могу ничем другим заниматься, вот, я могу сделать какую-то покупку. Это очень удобно. Мне для эт мне очень комфортно. Хотя времени, на самом деле, я трачу, мне кажется, больше, чем я бы в магазине выбрала. И там вот в обычном магазине я могу взять 15 разных платьев, померять, да. Ни за что не заплатить, и заплатить только за 1. А здесь, получается, что я сначала плачу, оно мне приходит, я меряю, разо разочаровываюсь, отправляю обратно, и в итоге у меня ничего нет на руках. Поэтому твой способ, он замечательный.
Мгм. Супер. Мгм мгм. Понятно, понятно. Ну, слушай, да то есть, э, получается, вот, э, реальный магазин, как бы тебя чуть, как бы, лучше обслуживает, но из-за вот того, что большой выбор, да, можно всё перемерить, и, то есть ты пре прекрасно понимаешь, вот, свое тело, свои размеры. Хорошо, значит, в этом точно нет проблем. Да, вот интернет, конечно очень нас, как бы, так, <exhales> мучает, своими, всеми этими, нововведениями и возможностью, что что-то не подойдёт, становится страшно. Ты вообще испытываешь такой вот, ну, предварительный страх, что, вот, опять не подойдёт, э, опять будет что-то не так? Есть такое, да?
Мгм. Ты знаешь, ну, вот, ну, страха нет. Вот, есть какой-то такой вот зуд внутри, вот, какое-то раздражение, что, вот, я опять сейчас закажу, и оно, вот, придет опять не то. И, вот, хочется телефон аж, вот так вот, отбросить, и подумать: "Ну его, э, ну г в баню, не хочу даже, вот, время на это". Вот, какое-то вот такое, что из меня, вот, энергию постоянно, этот, э, вот, эти онлайн покупки вытягивают. А вот такого результата, как радость, э, м, я вот огор эм, заранее, так скажем, уже огорчаюсь, что я не получу. То есть, это вот такое, преждевременное разочарование. Поэтому, да.
Мгм мгм. Мгм. Слушай, а есть, э, возможность как-то создать список или запомнить, э, изучить, вот, бренды, которые, как-то, знаешь, может шьют так, что тебе чаще подходит, как-то, вот, сделать проверку вещей дома, и понять, что, возможно, там, какие-нибудь 5 брендов шьют прям на тебя, и если прям хочется, вот, ну, без стресса, вот, спокойно, да, вот, получить этот кайф шопинга, то как-то, вот, заходить в те магазины или к тем продавцам, которые уже не раз радовали.
Ну, на самом деле, да, это хороший способ. Но всё-таки бывает, когда, да, <sucks teeth> что-то понравится вот в каком-то другом магазине, м. И сложно себе в этом отказать. Хотя, хотя и заранее немножко и <grunts> успеваю, так скажем, <grunts> огорчиться.
Мгм, мгм. Ну, вообще, вообще, вот то, как я тебя понял- это вот твоя какая-то такая вот психотерапия, да? И, ну, в каком-то смысле. То есть это дарит тебе какие-то попытки как-то вот, э, скучные моменты жизни, какие-то плохие вот, может быть, мысли отгонять тем, что ты тратишь это на шопинг? Вот. На самом
Мгм. Да, это похоже на правду.
на самом деле, отговаривать я тебя от этого не буду, потому что, ну, современная жизнь сложная, как бы. Тут надо просто смириться с тем, что у каждого, как бы, грубо говоря, свои антидепрессанты. То есть, мне кажется, тебе надо просто разрешить себе, э, ошибаться иногда с размерами, вот, и просто принять то, что вот так ты сейчас отдыхаешь, тебе это не нравится, ты точно найдёшь какие-то другие там хобби, отвлечения, ну, вот на данный момент так. И просто попытаться, знаешь, чуть меньше вот давать этому внутреннему голосу себя ругать, чтобы чуть больше всё-таки получить удовольствия от траты, ну вот трудно заработанных своим трудом денег. Как будто бы это, может быть, даже просто в процессе тебе и перехочется уже так много покупать, потому что ты просто как-то в мире с самой собой начнёшь, э, чуть чаще находиться.
Н-да. <blows air> Мгм. Ты знаешь, я думаю, это замечательный совет. А, такой вот точнее, даже не совет, а поддержка. И совет ты мне дал замечательный касательно вариативности размеров. Это прям супер. В точку. Обязательно воспользуюсь. Спасибо тебе!